あの、スマホって、もうね、時間をとわず私たちの生活に入ってきてますけれども、これ、夜のスマホが、こう、やっぱりご自身の睡眠に、こ、影響しているなって感じていますか？
うん。 はい。 あ、めちゃめちゃ思いますね。その、ま、だいたい、その、晩御飯とか食べて、なんじゃかんじゃして、ま、夜じゅうにじぐらいには眠くなってくるんですよね、やっぱり。なんですけど、そこから、なんか、ちょっとこう、スマホ見ちゃうというか。そうです、あんですよ。それで、そう、じゃん、ちょっと眠たいなって思いながら、なんか、こう、ちょっと動画とか見始めちゃったりとかすると、特に、なんか、有益なことをしてるわけでも全くないのに、結局2時半とかなっちゃうんですよね。
ええ、うん。 うんうん。 うん。 うん。 うんうんうん。 あ、まだ手にありますか？<laughs> はい。 うん、うん。 うん。 あ、時間が早いんですよね、なんか、スマホって、どうどうして、そう、時間を忘れてしまうんでしょうね？
うんうん。 なんか溶けていきますよね。<laughs>
ね、しかも夜だから、ほんとだったらね、やっぱり、こう、寝なきゃいけないっていう感覚はあるにも関わらずですよ。なんか、うんうん、ね。
うんうん。 うーん。そうなんですよ。なんか、しかもその見てる間にだんだん覚醒していくというか、なんか、こう、目が冴えていくんですよね。
<laughs> そう。いや、ね、不思議なことに、眠くなっていって、こう、手放すはずが、逆にね、こう、どんどんどんどん見入ってしまうっていう。ね。うん。
うーん。 そうなんですよ。 なんか、そう、す、だから絶対寝る前に見ちゃいけないんだよなって思ってはいるんですけど、やっぱり見ちゃうんですよね。
うーん。うんうん。 あ、でも、この夜ね、例えば、こう、まあ、お部屋には電気がついていたり、まあ、ね寝る体勢になっていたりしますけれども、何か、こう、うん、気を付けていることってありますか？例えば、こう、何でしょう、このライトの加減を変えるとか、夜用にしてみるとか、うん。
うん。 はい。 うん。 うん。 ああ、いや、そこに関しては正直あんまりやってなくてですね、なんか、まあ、寝ようかなって思ったら、電気を一斉に全部消すっていうようなかん、うん、段階的にちょっとずつ、こう、緩やかにしていくっていうのは全然今できてないんですよね。
ええ。 うん。 うん。うんうんうん。 うんうんうん。でも、うん。
そんな中でスマホ見ちゃうから、やっぱり覚醒するんですよね。
ああ、そうか。でもどうですか、まあ、とにかく眠くなりました。こう、寝ます。ま、睡眠は、じゃあ足りている、足りていない、ずばりどうですか？
あ。 ああ、それで言うと、あの、時間としては足りてます。足りてるんですけ、時間としては別に問題ない、まあ、短くても６時間とか、なな、７時間とかは、寝られてるんですけれど、ただ、起きた時のその寝起きの感じが、あが、あんまりスッキリしないというか。
うんうん。 いや、時間として、うん、うんうん。 うん。 うんうんうんうん。 うん。 あ、なんかね、い一応頭の中では、これだけの時間寝てるから、まあ、すっきりしているだろう。でも、実際は、なんか、まだ眠たいとか、そういう感じですか？うん、うんうんうんうんうん。うん。うんうん。
うん。 うん。 あ、そうですそうですそうですそうです。なんか、ちゃんと寝れてなかったようなというか、あと、なんか、ちょっと夢を割としっかり覚えていたりとか
うん。 あ、おお。
で、後から考えたら、その夢の内容って結構直前にスマホで見てた動画が、なんなんか、ちょっと形を変えて
うん。 <laughs> 入ってきてますか？うんうんうん。
ったりするんですよね。
あ、そうか、じゃあ、やっぱり朝は、あの、例えば目覚めが今一つとか、こうこう、シャシャキッと起きるまでに時間がかかったりします？
うん。 はい。 うん。 あ、それはすごいかかってますね。もともと寝起きそんなにあの、いい方ではないんですけれど、とはいえでも、スマホを日常的に使うようになって、特に夜見るようんなってからは割と、ここに関しては顕著だなって思ってますね。
ああ、うん。 あ、そうですか。うんうんうん。 うん。 あ、そうなんですね。うんうん。
え、あの、関係ないかもしれないですけどね。なんかそうおも思えてます。<chuckles>
あ。 あ、でも、ま、世間でもそういういう話はよくありますもんね。なんかこうスマホがの影響がどうだっていう。でも、どうですか、そのスマホがこんなにもう、生活にどっぷり入ってくる以前、夜ってそれこそ、寝る前はどうしていましたか？
うん。 うん。 はい。 あ、でもよくよく考えてみるとなんですけど、私、割と夜遅くまでテレビを見てる子だったんですよ。
うんうん、ええ。 あ、ああ、なるほど。じゃあ、スマホの前はテレビ。はい。うん。
うん。 はい。ね、それが今、テレビとスマホになっただけの話なんですけど。<chuckles>
<laughs> あ、じゃ、ある意味なんかすすごくスムースな延長線上にいますね。ふん。うん。うん、<laughs> はい。うん。
あ、そうです、そうで、移行としてはすごいスムースだったんですけど、ま、ただ、でもやっぱりテレビを見てる、ね、テレビもその、ブルーライトが多分出てるんだと思うんですけど、まあ、寝る前に見るのはあんまり良くないですよね、やっぱりこっちも。うーん。
はい。 うん。うんうん。 ああ。 うん、でもこれがスマホは、もうほぼ一択というかね、もうテレビよりもっと便利な距離にあるじゃないですか、スマホって。このスマホになってどうですか？テレビの時との差ってあります？
うん。 はいはい。 あ、なんかテレビの時って、言ってもその、選択肢がその、チャンネルの数だけしかないので、どれだけ見てもやっぱ面白くないというか、興味がないっていう時間もあるんですけど。それがもう、なんかきっかけになって、「いや、ちょっと面白いのないし、寝るか」っていう風にできるん、ところはあるんですよね。ただスマホってその自分がまあ、ちゃんと見たいっていうわけでもないけど、なんか情報適当に検索したら、ある程度面白そうなもの流してくれちゃうし、ゲームとかもなんならできちゃうし
うん。 はい。 <laughs> あ、あ、そっか。うん。はいはいはい。ふん。 うん、うんうん、うんうん。 え。 うんうん。 <laughs> そうですよね。もう、あ、そ、もう、なんか、「つまらないから寝るか」っていうのからどんどん、遠ざかっていっちゃう道具ですよね。うん。
はい。 そうなんですよ。夜なんかそれこそ、自分が寝ないっていうところだけ決めてしまえば、もういくらでも、無限に時間を使えてしまうので、いや、うん、良くない。
<laughs> そう。うーん、ね。 これはどうですか？ある意味、じゃあ、もう寝なきゃいけないって自分を諭して、こう、「もう、ほどほどにしてやめようか」とか、そういう感じになったりもします？
うん？ うん。 いや、もうそれそれしかないです、なんなら。もうもう、そろそろ寝た方がいいっていうその、自分へのその、なんでしょ、戒めじゃない、取り決め、<laughs> みたいなものがあって、2時とかになんとか、眠りについてるところがあるので。
<laughs> それしかない？うん、うん。 はいはいはい。はい。<laughs> はいはい。うん。うん。 ああ、そうか。なるほど、じゃあ、なんとなく朝起きた時にその、み見ていたものの続きの感覚が残っていたり、またその続きを見たいとか、そういう気持ちになったりします？
はい。 あ、それは、それはでも全然ないですね。言われてみれば。はい。なんか、夜は夜でもう好きなだけ、それこそ例えばゲームやりました。で、じゃあその次の日の朝から、同じゲームすぐやりたいかって言われたら、別にそんなこともないんですよね。
あ、ないですか、うんうん。あ、じゃあすうん。 うん、ええ。 あ、あ、じゃあ、その辺は割と割り切れていて。なんかもう完結てか、夜で終わっていて、また、うん、次の日は次のことなんですね。はい。
うーん。 うん。 はい。ただでも、夜になってきて、やっぱその12時とか過ぎてくると、なんか、あ、そろそろあの、昨日やってたゲーム、続きやるかみたいになってくる。<laughs>
うん。 <laughs> やっぱり、やっぱ、あ、出てくるんだな。ああ、そうなんですね、うん。でも、ううん。でも、ね、睡眠は足りてられるって、おっしゃってるので、その、もうほんとに、もう今日はこう、今日こそスマホしないで寝るぞとか、そういう、うん、あの体がもう、ああ、なんかもう、ほんと疲れてるって言ってるとか、そういう感じではないんですね、あんまり。時々あります？こう、ふっとやってくうん。
はい。夜型だな、うんうん。 はい。 うん。 うーん。いや、それに関しては別にないですね。その、スマホのせいで、体の調子が悪いっていうのは、うーん、基本的にはない、ないと思ってます、今のところは。<laughs>
ない。うん。 うん。 うんうん。 うんうん。あ、ね、やっぱり夜、じゃ、夜やっぱりこう、ね、ええ、それこそ日常のやらなきゃいけないこと色々、ね、終わって、ある意味、やった、今からスマホのじか心置きなく見れるスマホの時間、みたいなちょっとこう、うん、まあ、ね、1日の締めがスマホっていう。なんか、うんうん。
うん。 はい。うん。 うんうんうんうん。 そうですね、なんか息抜きというか、自分の時間というか。そういう感じでやっているところは、多分大っきいんですけど。まあ、ただでもすね、うん。
なってます？うん。あ、うん。 ね。だから、ある意味 ある意味リラックスはできていますか？
リラックスはできてますね。リラックスはできてるんですが、ただやっぱり、夜にやっちゃダメなんだろうなともよ思ってるんですよね。睡眠、その睡眠への影響ってことを考えると、なんなら日中とかにやっといて、夜はやらないっていう風にした方が、きっと体にはいいんだろうなとは思ってます。
うん。うんうん。 うん。うん。 ああ。 うん。 あ。 あ、とは思われている。ええ、でも、実際じゃあ、それやってみようと思います？それとも、やっぱり夜は時間がすできたら、あ、なんかこう、あ、やっぱりでも、時間あるからスマホかなっていう、やっぱり手短なところで。うん。
うーん。 いい。<laughs> なえんなっちゃうと思うんですよね。うーん、いや、読書とかにね、その置き換えられれば、一番いいなと思うんですけど。なんかその読書も、嫌いじゃないんですけど、その、この本が読みたいっていうタイミングと、今日この本じゃないなっていうタイミングがありません？<laughs>
うーん。ね。 うん。 い、ええ。 うん。 うん。 あ、そうか、なんか自分が、そうそう、本を読みたいっていうのは山々なんだけど、気分がそれにちゃんとくっついてくるかっていうと、ね。でも、別もんですよね。ね、あ、そっか。うん。
うんうん。 うん、そうなんですよ。 うーん、ってなった時に、そう、別の本もまた読み始めてってて、読みかけの本がどんどん増えていくと、それはそれで、やっぱしんどいじゃないですか。
<laughs> あ、そう、それはなんかいらない。なんか、ね、いいストレスみたいな、ね。でも読まなきゃいけない、でも違うとか、そういうジレンマがないのがスマホですか？
うん。 そうそうそう。 うん。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 そうですね。スマホだったらね、それこそこっちの気分で、自分の気分でやりたいことをを、ま、選べると思っているので。動画見るにしても、なんか動物の動画が見たいなのか、なんか車の動画が見たいなのか。
うん。 うん。 うん、うん。 うん。 うん、うん。 <laughs> ね、うんうんうんうんうん、あ、そうかそうか。なんかこう、ね、いろいろ選択も広いですもんね。でも、夜に例えば、じゃあ夜はもう、あの、あの、例えばメッセージへの返信しないとか、もう見るだけとか、なんとなく決まっていますか？
うーん。 うん。 はい。 ああ。いや、全然そういう意味では、全く決まってないですね。もうメッセージ来てたら返す。けど別に日中でも返しますし。なんか、夜だから動画を見る、夜だからゲームを見るっていうのは、あんまり決めてはないですね。その場、その場で。うんうん。
うんうん、あ、うんうん。 うん、うん。 うんうん。 うん。 あ、うん。あ、じゃその時、うん、その時に何があるか、目の前に何があるかっていう、それだけですね。うんうんうんうん。
はい。ですね。非常に自堕落な感じ。<laughs>
<laughs> でも、でもやっぱり、スマホってそういう入り方をね、もう、ううん、ししているので、ま、それをなんかこう、よっぽど意思があってこう、止めるとか変えるとかしないと難しいっていうのは、うん、確かにありますよね。うんうんうんうん。
うんうんうん。 うーん。 ありますね。ん、でしか、今のところは、しかもその変えなきゃっていう意識を持つほどの、問題意識はまだ持ってないので。良くないですね。
うん。 うん。 あ、これはね、うん。いやでも、なんか実際に困ったことが出てこないと、なかなかやっぱり変えれうん。変えるのは難しいと思います、確かに。うん。ね。うん。
<laughs> うーん、そうなんですよ。ただただただやっぱり、睡眠のその入りもちょっとやっぱり悪かったりとか、寝起きもさっき言った通り、あんまり良くないなって思うのも、その原因の一つとして、絶対スマホあるはずなので。まあ、改善しなきゃいけないな、って思い続けて数年経ってますね、もう。
うーん。 うんうん。 ああ、そうか。 うん。 <laughs> でも、ね、でもね、数年経てるってことは、ある意味なんかその、問題はないのかもしれない。だけど、例えばです、例えば、こうとっても朝早く起きなきゃいけない時も、あの例えばこうね、うんうん、それこそいつもより、なんか数時間前に起きて、用意して行かなきゃいけない日とか、そういう時もやっぱりスマホ、夜のスマホっていうのは、う存在してますか？
<laughs> うん。 はい。 うんうんうんうん。 はい、はい。 ああ、そこ、ちょっと難しい問題がありまして。あの、ま、数時間早く起きなきゃいけないってなると、やっぱり数時間早く寝ないといけないですよね。
うん、うんうん。 <laughs> そうですよね、はい。うん。
うん。ただ、その時間って、別に眠くないんですよね、そもそも。うん。
あ、そうか、そうか、いつもよりずっと早いから、なかなか体は寝る準備に。うん。ああ、そうか。
はい。 ううん。ん、ならないんですよ。普段2時とかに寝てる人間が、夜の9時に眠たいかって言われたら、眠くないんですよ、やっぱり。
うん。<laughs> 全然もう寝れないみたいな。またほ他のストレスが出てきてますよね、きっとね。うん。
そう。 で、結局そこから、スマホをやっぱ見始めちゃったりする日もあったり。見なかった場合は、布団の中で寝れないなって言いながら、何時間か過ごしたりとかなので。
ああ。うん。 <laughs> あ、そうか。じゃ、ある意味、眠気にちょっとでも近づけてくれるのが、スマホだったりします？そういう時は。
うーん、うん。 うん。 ああ、そうかもしれないですね。その、良くないですけど、目は絶対疲れるので。<laughs> うん。
ええ。 うん、ね、なんか寝れない寝れないって布団の中で、うん、寝れないって言って、時間が経つほど、イライラすることもないというか、ね。うんうん。
うんうんうん。早く寝なきゃって、一応言ったり思ったりしながら、何か画面を見ているので。ま、ストレスあるにはあるで、あの眠れないっていうストレス、あるとは言いつつも、ちょっと気は紛れてるかもしれない。
うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん、あ、うん、かなり軽減されてますよね。なんかこう見てる間は、うーんと唸ってはいないでしょうし、きっと。ね。うんうんうん。
うん。 はい。 そう考えたら、いいのかもしれないですね、夜の、そう。<laughs>
うん。 いやいや、またね、こう肯定、うん、すでもそうですよね。ただ、こう日中に、「あ、やっぱり昨日夜遅くまで、スマホやっちゃったから、もう眠たい、うん、昼寝がいる」とかそういうことって時々ありますか？
うん。 あ、それは、結構ありますね。ありますあります。どうしようって思ってはいるんですけど、もう寝るしかない。<laughs>
あります？あ。 ううん。 <laughs> あ、でもなんか、うん、そうか、そういう時はね、でも、それこそお昼寝時間を設けたりして、あのちゃんとこう、調整されてますか？
うん。 うーん。 そうですね、今のところはね、ありがたいことに、あの、ちょっと寝ます、で寝られる。ま、ま、5分とかだったら寝られるので、ありがたいんですけど。これ、ね、理解のない職場とかだったら、どうしたらいいんだろうって、あの、常に悶々としながらはやってます。<laughs>
うんうん。 うん、うん。 <laughs> あ、うんうん。ええ。 <laughs> あ、そうか。でも、でも、ま、今なんかそのかいかいしょの、うん、こうね、うん、改善の余地ありとか、まあ、ね、そこで調整できる時間があったら、あまりこれは問題視されてないですね、じゃあ。うん。
うん。 うん。 いや、そうですけど、でもお昼寝をすることを前提として、自分のスケジュールを組むのは、やっぱどうなのかなとは、ちょっと、自分では思いますよね。<laughs>
うん。 うん。 <laughs> そうか。うんうん、ああ、なるほど、じゃあそういう、おお昼寝が必要なタイミングが出てきるくると、やっぱりちょっと感じるという。うんうん。ね、うんうん。そうか。
うんうんうん。ですね。あ、早く直さなきゃいけないなと思いつつ、うーん、なかなか直せないんですよね。
いやいや、でも いや、これはきっと問題がもっと大きくなって、どうしようっていうところに来て、やっと、うん、改善、うん、変化が出てくることかもしれないですね。たぶん世の中みんな、そんなもんじゃないかなとも、うんうん、思いますけど。うん。<laughs> そうですよね。ご自身が肯定されますもんね。はい。いやでも色々、うん、色んなことを考えてらっしゃるのは分かりました。はい、シェアしていただいてありがとうございます。
うーん。 <laughs> うーん、そんなもんだといいな。<laughs> はい。 はい。うん。 はい。<chuckles> ありがとうございました。